Ja, hallo. Äh, danke, dass du mal 'n paar Minuten Zeit hast, mir mal dein Ohr schenkst, ähm, denn ich brauch mal so 'n vielleicht mal 'n paar Ideen wie ich so 'n bisschen diese Situation auflöse, in der ich grade drin bin.
Ja.
Und zwar, ich bin bin ja Coach für Männer und berate die in so Lebenssituationen, und ja, die für die halt so 'n bisschen herausfordernd sind. Meistens sind halt Krisen, ne, die Krisen in der Partnerschaft oder
Mhm.
oder sie sind in 'ner Trennung und wollen damit zurechtkommen oder haben 'n Problem, überhaupt jemanden zu finden. Also, das sind so die Klassischen, ne?
Aber es sind Männer, die du die du, äh, coachst?
Ä vorwiegend. Da sind auch schon Frauen dabei, die sich dann, äh- obwohl sich meine Seite mehr an Männer richtet- trotzdem, ähm, angezogen fühlen. Ist ja okay, hab ich auch keine Berührungspunkte mit, also, keine Schwierigkeiten mit.
Ja.
Ah. Und es läuft halt fast alles online inzwischen ne? Früher war das mal anders, aber heute ist ja fast alles online.
Mhm.
Und von daher bin ich tagsüber eigentlich, ist mein Redebedarf eigentlich schon ganz gut gedeckt. Also, ich hab jetzt nicht wirklich noch abends groß, äh, Bedarf äh, mich groß zu unterhalten. Und dann ja klar, meine meine Partnerin ist ja auch noch da. Aber mir fehlt so der Antrieb, äh, da noch die weiteren Kontakte alle zu pflegen. Und gleichzeitig merke ich aber, dass ich da so irgendwie schon vereinsame, ne? Das, äh also, da frag ich mich gleich, wie kriege ich da eine vernünftige Balance hin? Oder wie vielleicht finde ich vielleicht auch die Motivation wieder, mich eben auch wieder mehr auch im außen zu engagieren.
Naja, verstehe. Äh, zunächst einmal, ähm, schon schon irgendwie 'n bemerkenswerter, äh, Unterschied, ähm oder auffällig, ne, dass du eben, ja, Coach bist, äh, für eigentlich genau solche Sachen, ne, dass du <laughs> dass du da, ähm auch noch mal trotzdem, trotz alle dessen, also, egal wie Experte du bist äh, dass du da auch noch mal, äh, dir 'ne Meinung dazu holen möchtest, aber es ist ja auch nur ganz total menschlich, äh, sich da darüber austauschen zu wollen. Ähm, ich würde gerne mal wissen, woran du das, äh, merkst, dass du, hm ja, dass du soziale Kontakte irgendwie dadurch vernachlässigst? Also, geben die dir auch direkt Hast du da Rückmeldungen von von Freunden und so was, dass du dass sie dich irgendwie gerne mehr sehen würden oder so?
Ja, die Rückmeldung schon. Äh, interessanterweise kommen die aber auch nicht auf einen zu. Also das, ähm We wenn's dann mal klappt, dass man dann wirklich auch für meistens funktioniert's dann spontan am besten, einfach mal versuchen. Aber da sagt man: „Ah ja, schön, wir haben uns jetzt schon lange nicht mehr gesprochen“, und dann ist es meistens auch oft 'n langer Austausch. Also das ist ganz schnell mal, dass man 'ne Stunde oder sogar noch länger am am Telefoniere oder Videokonferenzen ist.
Mhm. Mhm.
Ähm. Aber ich merke eben ähm, jetzt meine Partnerin ist auch nicht so sonderlich jemand, der ständig weg muss oder, äh, au auch mal ganz froh ist sie ist auch selbstständig, wenn sie dann mal am Wochenende Ruhe hat.
Mhm.
Und da hat jetzt noch gar keiner so 'n richtigen Trieb, ne? Und ich merke dann, dass wir uns äh, dazu neigen, uns da so 'n bisschen zurückzuziehen.
Ja, dass ihr euch einigelt, ne, quasi auf der Couch versenkt und einfach 'ne Serie oder so was anmacht wahrscheinlich, ne?
Also Ja. Auch so, wenn wir jetzt Zeit mit uns haben oder so auch mit dem Hund rausgehen, ist jetzt nicht das Thema, aber ich merke eben, dass die ja, dass dass diese Außenkontakte halt weg brechen. Und ich find's erst mal auch gar nicht so schlimm. Auch auch wenn ich aufm Seminar war, da sind die Kontakte noch ganz gut und dann will man sich auch immer treffen, aber das findet dann irgendwie dann doch nie statt.
Mhm.
Und dann stelle ich fest, ja irgendwie, ähm, sind die Leute dann dann doch irgendwann mal zu weit weg. Dann ist es auch schwierig wieder. Also, ich empfind's zumindest als schwierig, äh, dann wieder gut in Kontakt zu kommen. Und das ist ist so 'ne wie so 'ne Wellenbewegung. Dann bin ich aufm Seminar, da habe ich wieder Leute. U und dann flacht's wieder ab. Und ich merke immer, dass mir was fehlt. Dass ich den Kontakt halt auch brauche. Also, ne, meine Freundin alleine das reicht nicht und meine Klienten sind meine Klienten. Also ich, da rede ich auch mal 'n bisschen was Privates, ne? Ich, ähm natürlich reflektiere ich das und geb dann auch 'n Beispiel.
Mhm. Ja, das sind ja sind ja keine Freunde in in dem Moment, ne?
Genau, ja, also da das sind ja keine keine Partner, ähm also Gesprächspartner in dem Sinne, dass ich da das auch mal nutze an der Stelle.
Ja.
Ja, also da merke ich, boah: Da kriege ich nicht so richtig die Kurve, ne?
Mhm. Ja, verstehe. Du sagst, ähm, du hast ja aber auch eingangs gesagt, äh, du hast dann ja auch ähm, dann dein, äh Redebedarf hast du dann ja auch komplett eigentlich ausgeschöpft den Tag über, ne? Einfach, äh, weil das ja deinen deinem Job so geschuldet ist. Ähm, und wenn du dann, äh, daran denkst, ja, irgendwie Kontakte mit deinen Freunden irgendwie besser pflegen zu müssen, ähm, willst du ja auch in der Regel dann nicht nur mit den quatschen. Ähm also, schätze ich mal, dass du, ähm, vielleicht eher mal so so 'ne richtige Unternehmung auch, äh, mal wieder gerne mit denen machen würdest, ne? Statt statt sich nur mit denen zu treffen, um wieder zu quatschen, oder?
Ja, also das, äh, am am meisten, na klar habe ich auch ab und zu mal Themen, wo ich denke: „Oh, das wär ganz gut, wenn ich die mal besprechen kann“. Ja, weil die mich halt teilweise auch sehr gut kennen oder ich habe auch alte Freunde, die noch do so 2, 3, das sind eh nicht viele.
Mhm.
Aber auch da merke ich, es ist immer 'n bisschen schwierig. Dann heißt es: „Ja, lass uns treffen“ und, ähm, ähm, melde ich mich mal, aber wir sind grad am Umziehen, dann passt's zwei, dreimal nicht, und dann rutscht das dann auch wieder weiter weg. Aber ja, das mit dem vielleicht kommt das auch vielleicht hat es auch mit Corona so 'n bisschen was zu tun, dass eh alle nun auf einmal zu Hause geblieben sind. Äh, und ich wohn halt auch wirklich hier mitten in der Pampa, ne? Also, ja, äh
Mhm.
Äh, bis ich mal auf der Autobahn bin, muss ich 'ne Stunde fahren, und ich be bin jetzt auch nicht schnell irgendwo. Das ha ist auch so 'n bisschen Nachteil, ne?
Ja. Ach so, ja, das also, da da hängt auch viel Planung dahinter, wenn wenn du dich mit 'nem Kollegen mal treffen möchtest? Also, muss musst du mindestens 'ne Stunde fahren, um jemanden zu sehen?
Ja, das reicht nicht. Also, <chuckles> dummerweise die Großteil meiner Freunde sind in der Schweiz, äh, da reden wir dann von eher 8 Stunden. <chuckles> Also, da
Ach Gott, okay. Ja, das ist okay, das ist natürlich natürlich doof. Ähm, ja, so Freundschaften auf auf auf, äh, Fernbeziehungen quasi, ähm zu äh, gelegt zu haben. Ähm, a gut, das hast du dir natürlich nicht nicht nicht ausgesucht. Gut, Freunde kann man sich aussuchen, aber wo sie dann, äh, später halt landen, da hast du ja wenig wenig Einfluss drauf, sonst hätte ich dich jetzt natürlich auch, äh, gefragt, ob es ob es nicht, äh ähm, machbar wäre, statt, äh, ja, so nur so oberflächlich zu fragen: „Wann hättest du mal Zeit?“, sondern irgendwie mal konkret 'n Vorschlag zu machen: „Pass auf, häss hättest du nicht Bock, ähm irgendwie, weiß ich nicht, Bowlen zu gehen, ähm, Billard spielen zu gehen?“ Ne, einfach, ähm, 'ne Aktivität auch irgendwie daraus daraus zu machen. Ähm. Aber so auf, ähm sich mal eben auf auf Darts oder oder Billard zu treffen, wenn du dafür in die Schweiz fahren müsstest, stelle ich mir auch schwierig vor allem musst ja 'n ganzes Wochenende für planen. Ähm, aber wie habt habt ihr vielleicht so was, wa dass ihr ähm, ihr unter unter den Jungs, dass ihr mal so 'n so 'n Wochenende oder so was, äh, zusammen verbringen könntet? Da da dann lohnt es sich ja erst, ne, wenn du wenn du sch schon so viel so viel Fahrzeit auf dich nehmen müsstest.
Ja, ich ich äh, jetzt wo wir da auch drüber reden, ich glaube, das ist auch die einzige ne, die einzige Lösung, ja, das stimmt schon. Also, selbst wenn ich jetzt, ne, zum Beispiel nach Frankfurt fahren müsste, das sind 1,5 Stunden Fahrt. Ähm, ich seh's auch wenn ich jetzt mit meinen Kindern habe ja auch ich habe ja auch noch 3 Kinder, so ist es nicht, und aber die sind halt auch 2 Stunden weg. Also, auch jetzt mit denen mal zu sagen: „Hey, lass uns mal ins Kino gehen oder lass uns mal Runde Bowling spielen, oder Billard spielen.“
Mhm.
Habe ich ja früher mit denen öfters auch gemacht, als ich dann noch in der Nähe gewohnt habe. Aber na ja, ich bin halt, also, der der Liebe wegen, meiner Freundin wegen hier hochgezogen, aber ich merke eben, oh, hier oben, ich habe auch keinen Anschluss gefunden so richtig.
Mhm.
Aber hier gibt's auch kei hier gibt's nur Schützenvereine, ja. Ich habe keine Lust zu schießen und wenn ich schwimmen gehe, schwimme ich mit mir alleine. Also, es gibt auch keinen Schwimmclub. Ich habe früher noch Wasserball gespielt, äh, der nächste Wasserballclub äh, das ist 1,5 Stunden Fahrt weg. Da brauche ich über Training gar nicht nachzudenken.
Mhm. Ja. Seid ihr denn da da oben, äh, so ortsgebunden, gezwungenermaßen oder könntet ihr theoretisch auch weg von dort, also quasi umziehen?
Äh, theoretisch schon praktisch, äh, hat da meine Freundin 'n Haus. Hm, und ei auch ihren ihren Firmensitz, wobei, das wär 'n bisschen Aufwand. Da das ist jetzt nix nix Riesiges, ne? Das ist, ähm, 'n Onlineshop mit also also Art Wolle und so so so Sachen.
Mhm.
Jetzt 'n bisschen mehr Aufwand wäre also, wäre normal wäre 'n größerer Aufwand abzuziehen, also 'n Privatumzug, aber es wäre jetzt nichts, was wirklich ja, dagegen spricht, ne? Aber dann ist wieder die Frage, wohin. Also, ihr geht's eigentlich auch so, dass sie hier sehr wenig Kontakte hat.
Sie hat auch sehr wenig Kontakte?
Ja, sie hat auch wenig Kontakte. Also, wir haben eigentlich nur so 'n bisschen ja, Freunde ist schon fast zu viel gesagt. Da geht man mal 'n Kaffee trinken und dann wird mal 'n bisschen gequatscht oder so was, aber
Okay. Mhm. Und wie wie kommt sie damit klar? Wie wie g äh, kann sie sich mit dieser Situation mehr oder weniger abfinden?
Äh, ja, also für sie ist das okay. Also sie hat da auch äh, ihre Tochter wohnt noch bei ihr und das reicht ihr als Kontakt. Also, sie ist da nicht so sonderlich
Ja?
ähm, kontaktfreudig. Na gut, die ist ja, hm, dann tagsüber auch, g aber auch mit ihren Klienten ist das reicht hier auch. Also, sie will auch gar keine so, äh, tiefen Beziehungen, ähm
Ja.
Ja, also da ihr reichen diese ich will jetzt nicht sagen oberflächlich klingt jetzt so 'n bisschen kalt, ne, das so ist nicht gemeint, aber ihr reichen so dieses ähm, ja, mal drüber plaudern und, äh, ja, und auch mehr so allgemeine Themen, all das reicht ihr. Also sie br bräuchte das gar nicht.
Mhm. Ja. Ja gut, e d also kann man ja ihr nicht absprechen wollen, ne, wenn wenn wenn wenn sie damit glücklich ist, dann ist es ja auch nur legitim. Äh, hast du mit deiner mit deiner Frau denn auch schon also über deine dein Dilemma denn darüber gesprochen und, äh, wie unterstützt sie sich da?
Ja, sie hätte ja so nix dagegen, wenn ich da wegfahren würde. Was mich dann immer nur abhält ist, dann fällt das Wochenende auch aus und wir sehen uns halt eh relativ selten, weil wir beide halt beide selbstständig, ne? Und, ähm, na ja. Unter der Woche, äh, sehen wir oder wir wohnen auch getrennt.
Ah, okay. Ach, okay, ihr wohnt auch gar nicht zusammen?
Und Ne, das war mal, das war aber zu eng. Das war, ähm, weil auch ihre Tochter noch da wohnt da kam die eine gut, das war wegen Corona kam die eine Tochter kam noch zurück. Äh, das ging gar nicht, weil ich dann auch von zu Hause arbeite. Ähm, ich hatte weder die Ruhe noch, äh, die Möglichkeit
Ja. Ja.
und seitdem hat's mir so 'n bisschen entspannt, also, ir zwischen uns ist es entspannter, aber dafür sehen wir uns halt unter der Woche relativ selten, höchstens, wir wir fahren halt mal spontan vorbei.
Und fehlt dir das?
Ach, eigentlich weniger. Ich kann dann halt meinen Tag schön planen und kann auch früh ins Bett gehen, ähm
Ja.
deswegen sind die Wochenenden dann schon für uns, hm, 'n bisschen reserviert, ne? Das von daher dann wegzufahren aber ich glaube, du hast recht, also, ich sollte das einfach zumindest mal einplanen, und, ähm
Mhm.
mir das wenigstens ab und zu mal gönnen. Ich glaube, das wäre 'ne ganz gute Idee.
Ich drücke dir die Daumen, dass du das schaffst.
Ja, du, danke, es war einfach mal gut da.